<clicks tongue> Du, ich, ähm, hab folgendes Problem, was sich tatsächlich in mehrere meiner Lebens äh, bereiche reinschiebt. Ähm, ich schieb wichtige Aufgaben immer wieder auf. Also, das geht einerseits natürlich für meinen Haushalt so, also das ist das, ähm, offensichtlichste. Und gleichzeitig bin ich noch, äh, dualer Student, also ich studiere und arbeite gleichzeitig und das immer in Blockphasen. Und aktuell bin ich, ähm, mit meiner Uni-Phase fertig und muss mich jetzt für die Klausuren vorbereiten. Und ich schiebe und schiebe das Lernen von Tag zu Tag, äh, immer auf und mach irgendwas anderes. Und ja, langsam wird die Zeit knapp, sag ich mal. <smacks lips> Und ja, da wollte ich mal fragen, ob du 'n Tipp hast, wie ich das effektiver gestalten kann?
Mhm. Mhm. Ja, ich verstehe, ne, ähm, ähm, ich hab mal 'n, bevor ich bevor ich da Tipps gebe, um deine Situation da richtig zu verstehen, hab ich mal 'n paar Fragen, ne? Ähm, äh, ist das ist das bei dir dir? Du hast ja schon gesagt, das ist halt jetzt im, ähm, Haushaltsaufgaben und da ist es halt total halt verständlich, weil, ähm, das sind ja meistens Dinge, die man nicht so gern macht, ne? Und, äh, gut, äh, sich auf Klausuren vor vorzubereiten ist ähm auch nicht was, was man so super gerne macht, ne? Ähm, ist es denn bei dir halt eher so bei bei halt so Dingen, die man auch gerne vor sich vorschiebt, äh, vor sich, ähm, sch hi hinschiebt? Oder ist es auch bei dir wie ist es denn halt, wenn du irgendwas hast, das du echt, äh, gerne machen musst? Ähm, ist es da 'n Unterschied?
<laughs> <smacks lips> Äh, ja, auf jeden Fall ist das 'n Unterschied. Ähm, also meistens prokrastinier ich die Dinge, die ich nicht so gerne weg und mach dafür dann halt die Dinge, die ich gerne mache. Also, ähm, da hab ich schon 'ne klare Prioritätensetzung. Es ist jetzt nicht so, dass ich einfach generell lustlos wäre, ähm, irgendwas zu machen. Nein, so ist es auf, äh, keinen Fall.
Genau, ja. Ja, und, und so ist es ja, äh, w äh, genau wie du, weißt dir, ist es geht geht’s halt den meisten Menschen so, ne, dass, ähm, man, ähm, diese Dinge halt bis zum letzten Moment, ähm, rausschiebt. Und, ähm, äh, wie wirkt sich das denn bei dir aus? Du du, ähm, hast du denn jetzt noch ge genug Zeit, dich vorzubereiten?
<smacks lips> Ja, also theoretisch, also theoretisch und praktisch schon. Das sind jetzt noch 20 Tage, sage ich mal, zur ersten Klausur. Ähm, ich studier also auch was im MINT-Bereich, also Mathe-Informatik, so in der Richtung. Also jetzt nicht grad so etwas, wo man ohne Vorbereitung 'ne gute Note schreiben kann. Und von daher sind 20 Tage jetzt schon so 'n Zeitraum, den man eigentlich bräuchte, ähm, um sich vorzubereiten. Und es ist, sag ich mal, noch realistisch, dass ich's schaffe an der Stelle.
Mhm. Okay, aber du musstest dich dann jetzt wirklich auch hinsetzen, wenn's wenn du jetzt noch länger wartest, dann kommst du da echt in Begrän Bedrängnis.
Dann wird's eng. Also ich, sage ich mal, wenn ich jetzt jeden Tag so 3 Stunden was mache, ähm, ist das Ergebnis am Ende ganz gut, denke ich.
Okay, dann stehst du ja im Moment eigentlich noch, ähm, äh, ganz gut, äh, da. Ähm, ist es dir denn schon mal, ähm, passiert, dass, äh, du wirklich in 'ne Situation gekommen bist, dass du's so lange vor dich hingeschoben hast, dass du dann wirklich, äh, die Sache nicht mehr zu geschafft hast?
Ähm, ne, also ich muss dazu sagen, das ist mein 1. Semester und in der Schule hatte ich noch das große Glück, dass ich ohne Lernen gute Klausuren geschrieben habe, einfach nur durch gutes Mitarbeiten. Ähm, das ist jetzt in der Uni nicht so. Aus 'm Haushalt kenn ich so 'n bisschen, also dass ich irgendwelche unliebsamen Haushaltsaufgaben aufschiebe, bis es wirklich anstrengend ist, sie dann durchzuführen. Also, zum Beispiel, ähm, ich habe 'n großen Kleiderschrank und dann wasche ich, weiß ich nicht, 1,5 Wochen die Wäsche nicht, weil ich, ähm, aus meinen Reserven zehre.
Mhm. Mhm.
Und, äh, ja, dann muss ich waschen und auf einmal habe ich muss ich 3,5 Waschmaschinendurchgänge machen und bin den ganzen Tag mit Wäsche machen beschäftigt. Das sind so Sachen, wo ich sage, das, ähm, wirkt sich dann doch negativ aus.
Okay. Okay, einfach weil's dann mehr Arbeit ist, als wenn du's halt, ähm, jede Woche dann, ähm, machen würdest, ne?
Genau, normalerweise könnte man das immer so 'n bisschen nebenbei machen, aber ich staue halt diese Haushaltssachen so lange auf, bis es nicht mehr geht und dann bin ich immer gleich, äh, 'n ganzen Tag damit beschäftigt, das wieder auf Vordermann zu bringen.
Ja klar, und da kann man's ja eigentlich auch gut machen, ähm, weil, äh, äh, gut, Wäsche waschen, das das kann man auch wirklich v vor sich hin schieben, ne? Und da stehst du ja- wie gesagt- da stehst du nicht alleine da. Ähm, das ist eigentlich generell so, ähm, äh, ein Thema, wo, äh, sehr, sehr viele Menschen, ähm, äh, mit zu tun haben, ne? Ähm, was ist 'n jetzt noch mal je so genau dein Ziel? Du möchtest also praktisch irgendwie, ähm, wenn ich das richtig verstehe, in so 'ne Situation dann auch kommen oder dass sich das so einspielt, dass du praktisch, ähm, die Sachen früh genug anpackst und, äh, dadurch, dass du halt früh genug anfängst, auch dann, ähm, 'n bisschen effektiver wirst und auch Zeit einsparst und dann ja auch schneller machen kannst. Mhm.
Genau, dass dass mir quasi dieser Stress von den Schultern, äh, fällt, dass ich jetzt alles innerhalb kürzester Zeiträume machen muss und, ähm, dass ich das halt auf längere Zeit strecke. Und ich glaub, zum Beispiel auch Lernen ist besser, wenn man die Sachen öfter wiederholt, anstatt viele Male in kurzer Zeit, also dass man's über 'n längeren Zeitraum macht. Das sind so meine Ziele und dass ich halt hier den Haushalt irgendwie auch, ähm, ja auf Vordermann halte, das ist jetzt so aktuell mein Ziel, was ich hab.
Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn man halt besonders beim Lernen das, äh äh ähm, ganz also, so, ähm, ganz schnell machen muss, dass man dann, äh, auch viele Fehler macht, ne, als wenn man halt früher anfängt, ne? Ja, also, ähm, hast du denn schon mal probiert, dass du praktisch dir irgendwie so 'n ähm, so 'n Kalender machst, ne? Vielleicht für ähm, jetzt mit Hausarbeit so für für 'ne Woche, was da so zu erledigen ist und natürlich für für also gut, wenn man auf 'ner Klausur zugeht, dann müsste es 'n bisschen langfristiger sein, dass man dann wirklich, ähm, sich hinsetzt und, äh, so drüber nachdenkt: „Okay, ähm, wie viel Tage brauche ich denn, ähm, um mich auf diese Klausur z vorzubereiten“, ne? Ähm, wie viel Zeit brauche ich da? Ähm, und dann das, äh, halt so proaktiv, ähm, äh, da sich ri so richtig 'n Plan macht. Ähm, ich mein, du hattest vorher schon mal erwähnt, wenn du jetzt noch drei sch drei Stunden pro Tag arbeitest, geht das. Aber, dass man einfach dann sagt: „Okay, ich, ähm, ich müsste dann und dann anfangen und dann eine Stunde pro Tag“, ähm, dass man das wirklich so 'n bisschen besser durchplant und sich dann auch aufschreibt. Ähm, ne?
Ja. Mhm. Ja, grundsätzlich wär das mit Sicherheit die richtige Idee, weil bis jetzt ist es so, jetzt dann sage ich mir immer selber im Kopf so, morgens, wenn ich aufstehe: „Heute machst du 1 Stunde das und 1 Stunde jenes.“ Und dann komme ich zu dieser Uhrzeit, die ich mir in meinem Kopf festgelegt habe, schiebe dann einfach das 'ne Stunde nach hinten und sag: „Ja, kannst du ja auch später machen, ne? Ist ja Tag ist ja noch früh." Und bums schiebe ich das so lange auf, bis es abends ist. Dann sag ich: „Ähm, ja, ne, ähm, heute ist zu spät, ne, dann machst du's morgen“ und ja, so zieht sich das Tag für Tag hin und da, glaub ich, hast du genau was ganz Richtiges gesagt, wenn ich mir das einmal so aufm Plan aufschreibe, dass ich so 'n gewisse Verbindlichkeit habe tatsächlich, es auch wirklich zu machen, weil, ähm, in meinen Gedanken kann ich die Zeiten einfach hin und herschieben, aber wenn sie auf Papier oder so niedergeschrieben sind, ähm, ist das schon etwas verbindlicher, find ich.
Mhm. Mhm. Ja klar, ne, und du könntest das ja v sogar vielleicht so machen, i ich mein, bei 'ner Klaus das ja, doch, das würde auch gehen, dass du praktisch irgendwie, ähm, dir an der Uhr irgendwie so 'n ähm, äh, so 'n Erinnerung, ähm, einstellst, dass, äh, so 'ne Art Wecker oder so, ne, dass es dann, ähm, auch, äh, wenn du jetzt sagst: „Okay, zu der und der Zeit möchte ich das gerne anfangen“, dass du dann praktisch, ähm, äh, gleich erinnert wirst, ne, ähm, noch zusätzlich zum Aufschreiben, ähm, äh, dass du es wirklich dann nicht vergessen kannst.
Ja, also, ähm, das wär ja doppelt gemoppelt, aber wahrscheinlich für mich genau das Richtige, weil ich bin da auch diesbezüglich relativ disziplin und, äh, routinenlos, würd ich sagen. Ich hab da aber auch noch so 'n 2. Problem, worauf ich denke, weswegen ich auch so viel prokrastiniere, äh, womit ich mich zumindest ablenke. Das wahrscheinlich auch so 'n Generationsproblem. Ähm, ich lass mich von diesen Insta und TikTok-Reels-Kurzvideos total fesseln. Und, äh, ja, meine Aufmerksamkeitsspanne ist schon extrem geschwächt, sage ich mal, dadurch, weil ich immer mir diesen kurzen, schnellen Dopaminschub, äh, holen möchte. Und ich sage mal, das Handy ist wahrscheinlich für mich sogar der Hauptgrund, warum ich irgendwelche Sachen, ähm, aufschiebe. Also wenn ich, sage ich mal, Zeit freischaufele, dann ist es tatsächlich meistens für's Handy und das ist dann, wenn ich drüber nachdenke, als ob ich die Zeit gleich in den Schredder werfe.
Mhm. Mhm. Genau, ja. Ja, also das ist generell, ähm, heutzutage 'n großes Problem, ähm, vor allem halt in der jüngeren Generation, ne? Ähm, <clears throat> Und, ähm, ja, da könntest zum Beispiel z auch sagen: „Okay, ähm, ich“, äh, dass du praktisch dir so irgendwie Handyzeiten sag machst, dass du sagst, okay, äh, Instagram ist mir jetzt wichtig, aber ich mach das jetzt so, ich ich guck dann halt- weiß ich nicht- vielleicht morgens nach 'm Aufwachen beim Frühstück mal 'ne Viertelstunde rein und dann vielleicht nochmal, ähm, später am Tag, aber dass du dann irgendwie die Zeit begrenzt, dass damit du da nicht, ähm, unendlich, äh, da rumscrollst, weil, ähm, ja, da kann man sich r äh, schn ziemlich schnell drin verfangen, ne, und dann kommt man vom einen Beitrag zum nächsten. Mhm.
Ja, genau. Ich sag dann auch immer, jetzt noch noch 5 Minuten gucken irgendwie und, äh, bumm sind's dann doch 'ne halbe Stunde geworden. Ich hab jetzt auch schon, äh, gesagt, ich mach diese ganzen Push-Benachrichtigungen aus, damit mein Handy mich gar nicht mehr verleiten kann, ähm, ja, irgendwelche Apps zu öffnen oder so oder meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und gleichzeitig hab ich mir in den Einstellungen, sag ich mal, so 'n Tageslimit gesetzt und ja, dann, ähm, werd ich aus der App rausgeschmissen. Bedauerlicherweise kann man das relativ einfach umgehen, indem man einfach 'n Knopf drückt und sagt: „Ich möchte heute länger gucken“, äh, aber manchmal schaff ich's tatsächlich, ähm, dann durchzuhalten, sag ich mal, und das Handy tatsächlich wegzulegen. Und ich merk tatsächlich, wenn, ähm, das Handy außerhalb meiner Nähe ist, also vielleicht am besten gar nicht mit mir in einem Raum, ähm, dass ich tatsächlich um einiges produktiver bin.
Klar. Mhm. Okay. Ja. Ja, ich mein, da bist du ja eigentlich schon aufm richtigen Weg. Da hast du ja eigentlich schon so die, ähm die ersten Schritte in die richtige Richtung gemacht, ne? Und, ähm, ich will einfach auch weiter dran arbeiten und halt, äh, dann irgendwie dieses Endlos-Scrollen dadurch verhindern, dass dass du vielleicht wirklich s ähm, sagst, okay, 'ne Viertelstunde und gut, wenn jetzt noch was ganz, ganz Interessantes kommt, dann nochmal 5 Minuten dranhängen, aber dass du dann auch wirklich sagst, so jetzt konsequent, äh: „Die Zeit ist jetzt vorbei und, äh, das leg ich jetzt erstmal zur Seite, bis bis irgendwie heute Abend, wenn ich wieder 'n bisschen Zeit hast hab.“
Sehr gut, dann nehme ich mir das jetzt genauso fest vor, wie du gesagt hast und, äh, danke dir, dass du so 'n gutes offenes Ohr für mich gehabt hast.
Ja, gern geschehen. Dann, äh, viel, viel Glück bei dabei.